Ja, hi, also, ähm, bei mir ist manchmal Folgendes in der Familie los: Ähm, ist das, wenn familiäre Konflikte irgendwie hochkommen, dass ich immer irgendwie in so 'ne Schlichter-Rolle gezogen werde, obwohl ich eigentlich auch gar nicht, äh, geografisch bei denen wohne. Also, ich komm aus'm ländlichen Bereich. Ähm, meine Familie wohnt eigentlich alle in einem Dorf. Ich bin die Einzige, die, ähm, äh, relativ früh ausgewandert ist, ähm, und bin halt immer dort zu Besuch, ja, oder öfters. Und, ähm, war aber jetzt auch mal für 'ne längere Zeit in meinem Erwachsenenleben wieder in Deutschland, ähm, und in meinem Dorf auch, ähm, und habe dort einfach wieder so 'n bisschen 'ne Präsenz eingenommen, aber habe auch gemerkt, dass wenn irgendwie zwischen Familienmitgliedern irgendwelche Streitereien zustande kommen, dass irgendwie automatisch auf mich irgendwie abgewälzt wird. A, die individuellen Familienmitglieder die kommen dann auf mich zu und sagen mir was passiert ist von denen ihrer Seite aus und wa und schimpfen über den anderen regelrecht. Ähm, also, die brauchen irgendwie so 'n so 'n, <sighs> ja, so 'ne so 'n Abdämpfer irgendwie und dann aber auch, ähm, versuchen die mich irgendwie immer so 'n bisschen passiv zu positionieren, entweder 'ne Seite zu übernehmen oder, ähm, äh mich auf irgend 'ne Seite zu stellen oder halt auch irgendwie dann immer schlichtenen Einfluss zu tragen. Ähm, auch inter vom also, so, ja, das ist einfach so generell immer wieder so die Muster die auftreten. Und da hab ich keine Lust manchmal, immer diese automatisierte Rolle einzunehmen.
Ja, versteh ich total. Ich glaube, es ist auch schon so 'n bisschen doof einfach, dass du immer für alles herangezogen wirst, was du also alles, was quasi anderen nicht ge rege regelt kriegen, das wirst du dann klären. Das klingt echt nach 'ner doofen, äh, Situation. Ähm, wie machst du's aktuell, also wer übernimmt denn aktuell welche Aufgaben bei euch? Beziehungsweise, ähm, ist es auch zwischen zum Beispiel Vater, Kind oder also, wie ist so kommt jeder zu dir oder gibt's da irgendwelche Gruppen, die häufiger bei dir sind und Themen ansprechen?
Hm, ja also es ist, ähm, zwischen der internen Familie, aber auch, ähm, so zwischen Onkeln und Cousins und so was. Also, es gibt verschiedene Rollen, die einfach immer automatisch eingenommen werden, würde ich sagen, ja. Ähm, zum Beispiel 'n bisschen, ähm wir sind 'n bisschen traditioneller vom vom Her von der Herkunft her. Also, es sind auch so 'n bisschen die die, ähm, Geschlechterverteilungen, die irgendwie immer Präsenz zeigen. So, meine Mama hat auch immer so 'n bisschen die Schlichter und die Anhörerrolle und die auch immer 'n bisschen irgendwie, äh, ruhiges Gemut ha Gemüt hatte, und, hm, die Männer in der Familie manchmal sind 'n bisschen, äh, streit, äh, hähniger aufgestellt. Ja. Wie bitte?
Dickköpfiger. Dickköpfiger vielleicht, ja. Dickköpfiger- so klingt's zumindest für mich.
Dickköp Ganz genau, die sind 'n bisschen dickköpfiger, die äh, die die bestehen wirklich auf ihren Standpunkt, und es gibt einfach diese Rollenverteilungen, die einfach immer wieder irgendwie aufkommen, ja, zwischen und speziell zwischen diesen Dickköpfigen auch, ja. Ähm, und ja, also, das ist halt immer wiederkehrend. Jetzt vor Kurzem hatten wir auch wieder 'ne Situation, wo zum Beispiel mein Cousin hat von meinem Vater 'n Auto abgekauft. Mein Vater hat ihm 'n guten Preis gemacht, so interfamiliären Preis und dann auf einmal 'n paar Monate später auf einmal hat das Auto Probleme gemacht, ja, zum Beispiel. Und dann hat er gleich meinen Vater beschuldigt, ihm da 'n bisschen, ne, übern Tisch gezogen zu haben. Ähm, mein mein Cousin war sauer, musste dann irgendwie das Auto reparieren lassen, mussten da irgendwie 2.000 € extra obendrauf bezahlen, war sauer auf meinen Papa. Mein Papa hat halt gesagt: „Was soll 'n das? Das, äh, also kann ich ja nichts für. Autos gehen kaputt, und es wurde nicht mit Absicht gemacht.“ Die 2 sind sehr dickköpfig, ja, und diese 2 sind aber auch sehr so auf ihr Wohl bezogen, beide von denen. Und beide haben natürlich auf mich eingeprasselt individuell, so von wegen, „dass der andere doch schuld ist“, ja, und mein Cousin ist auch auf mich zugekommen, hat gesagt „Ja“, und hat so'n bisschen die Situation beschrieben und wollte so 'n bisschen mich auf seine Seite da ziehen, und ich weiß, wie beide so 'n bisschen gestrickt sind, und ich höre es mir auch gerne an, und ich versuche da 'n bisschen zu schwichtigen manchmal, wo ich sage: „Ha ja, komm, ihr Leute, ähm, so schlimm isses doch nicht oder es vielleicht liegt 'n bisschen 'n Missverständnis auch vor.“ Aber ich weiß auch beide ticken ähnlich vom Charakter her, und mir isses irgendwie einfach dann immer leid, dass es, äh, auf mich zuko gekommt, weißt du? Also, ich habe mit der Situation ja gar nichts zu tun, aber werde da automatisch irgendwie mit reingezogen, weißt du?
Ja. Ja, versteh ich total. Ist 'n bisschen schwierig, auch so zu bewerten, weil du hast ja weder thematisch, würde ich jetzt mal anmaßend behaupten, noch, ähm, ja, irgendwie mit der Konstellation was tun, du bist da weder der Verhandlungspa äh, sag ich mal Richter, sag ich mal du hast da nichts damit zu tun, so richtig. Ähm, warum kommen sie zu dir? Hast du mal nachgefragt, warum sie zu dir kommen und nicht zum Beispiel zu deiner Mutter oder vielleicht zu einer anderen Person, die der Familie bisschen näher steht? Also, du bist natürlich öfter auch mal da bestimmt zu Besuch, aber, ähm, du bist jetzt, sage ich mal, nicht der äh, die Person, die im alltäglichen Leben immer anwesend ist, die vielleicht auch diese Gemüter 'n bisschen besser versteht. Ähm, wieso immer zu dir und nicht zu anderen Personen im Haushalt, sage ich mal?
Mhm. Mhm. Mhm, mhm, ist 'ne gute Frage, muss ich mal genau drüber nachdenken. Ich denke, die fühlen sich wohl mit mir. Ich bin ich, äh, urteile nicht so und ich kann auch Seiten oft so 'n bisschen von verschiedenen Perspektiven aus verstehen, denke ich. Vielleicht aber auch so 'n bisschen der Berührungs ähm, die Berührungs äh, Konsequenzen. Also, ich bin nicht dort vor Ort. So vielleicht, äh, bin ich so 'n bisschen die objektivere oder neutralere Pers Person als Ansprechpartner. Und dann jetzt zum Beispiel im Vergleich zu meiner Mum, also da ist sind halt auch so 'n paar Familienrollen drinne, dass wenn zum Beispiel Streitigkeiten zwischen Familien, ja, oder zwischen Brüdern, ähm, irgendwie existieren, dass dann die Frauen automatisch irgendwie die Seite von ihren Männern da übernehmen müssen, ja? Und obwohl die damit gar nix zu tun haben, werden die Ehefrauen da fast 'n bisschen de facto mit reingezogen und müssen da die Seite des Mannes ergreifen, und ich bin halt die Tochter. Ich bin in der nächsten Generation, ne? Also, ich habe da ich muss sowas nicht mitspielen im Grunde genommen und obendrauf ich vielleicht bin ich eher in dem Alter von meinem Cousin zum Beispiel, wo er wir haben auch so privat miteinander zu tun. Wir gehen feiern, wir sehen uns in unseren sozialen Kreisen, und wir haben auch 'n ganz guten ja, wir haben 'n ganz guten Kontakt. Also ich denke, die Beziehung ist auch so 'n bisschen gegeben, dass es dass dass ich vielleicht eher diejenige bin, die da immer, äh, ja, reingezogen wird für Schlichterrollen.
Das klingt ganz gut so 'n bisschen diese neutrale, ähm, Haltung von dir. Auf der anderen Seite natürlich auch diese soziale soziale Kompetenz, was so 'n bisschen 'ne gute Grundlage schafft, ohne dir jetzt irgendwie ja, aber also, ist natürlich 'n positiver Effekt, ja, also positives äh, 'ne Feststellung. Ähm, <smacks lips> wie hast du das ganze schon mal angesprochen, oder hast schon mal probiert, das ganze so zu sagen, dass dich so 'n bisschen nervt, äh das ganze, weil du einfach nach Hause kommst und immer der bist, der hier die Streits konfrontiert wird der hier die Probleme schlichten soll, wo du eigentlich nur Zeit mit der Familie verbringen willst, ohne, sage ich mal, irgendwie Konflikte dich einzumischen. Ähm, hast du schon mal angesprochen und falls ja, wie und wie war die Reaktion?
Ja. Hm, ja, also 'n bisschen habe ich's angesprochen. So beim ersten Mal, als mein Cousin zum Beispiel die Situation geschildert hat, dann habe ich's so 'n bisschen, hm, abgewunken. Habe ich habe zugehört, habe dann aber auch 'n bisschen klar zu verstehen gegeben: „Ja, komm, lass uns so 'n Zeug nicht weiterführen in in unseren Generationen und nur, weil solche Streitigkeiten irgendwie, ähm, ne, mit mit den mit unseren Eltern zu tun hat und sowas und, äh, es hat muss ja sich nicht ausleben in unseren Beziehungen, ja?“ Also, ich wollte da so 'n bisschen, ähm, durch die Blume 'n Strich drunter ziehen, wo ich sag: „Hey, ja, okay, jetzt grad wir kennen wir wissen ja, wie der Hase läuft. Wir wissen, dass so Streitigkeiten immer mal wieder vorkommen in unserer Familie mit den Dickköpfen, ähm, aber das muss ja unsere Beziehung in den nächsten Generationen nicht so beeinträchtigen, und wir können ja immer zusammen feiern und einfach, ne, so unsere Beziehungen führen, wie wir das möchten, ja?“ So, das habe ich 'n bisschen, ähm ja, das habe ich 'n bisschen angesprochen, aber das nächste Mal, als ich meinen Cousin gesehen habe, hat er es wieder angesprochen. Ähm, also, er er macht da 'n bisschen weiter, denke ich, äh, manchmal. Er will vielleicht ist da auch einfach viel Emotionen und Frust mit, ähm, dabei, was er einfach irgendwie abladen will, verstehe ich auch. Aber, äh, so 'ne direkte so direkt ansprechen, so von wegen: „Hey Leute, ähm, zieht euch mal am Rahmen“ oder sowas. Ah, das ist schwer in meinem Kontext.
Ja, verstehe ich und kann ich irgendwo auch nachvollziehen, man will natürlich auch nicht sagen, wenn Menschen einem vertrauen, äh: „Ne, das geht jetzt hier so nicht. Ich möchte jetzt hier nicht immer der sein, der alles schlichtet“. Sondern willst natürlich auch irgendwie immer helfen, wenn du da bist, versteh ich auch irgendwo, ähm. Wie machst du's denn mit, ähm
Mhm.
deinem Cousin jetzt, wenn er zum Beispiel wieder ankommt? Hat der vielleicht andere andere Vertrauenspersonen? Also, musst ja jetzt nicht sagen, du willst nicht helfen, aber dass vielleicht solche Probleme er zu 'ner anderen Person, äh, gehen könnte. Vielleicht die ihm auch nahestehen, erste Familie die der er auch vertraut. Oder bist du, sag ich mal, so 'n bisschen die einzige Person, die jetzt so in der Lage ist, so was zu klären? Wa wa neben deiner Mutter vielleicht halt du und deine Mutter, oder habt ihr andere Personen noch im Umkreis, dass die da vielleicht so 'n bisschen da helfen könnten, sag ich mal?
Hm, mhm, es ist normalerweise so, dass wenn irgendwie, äh manchmal läuft alles gut interfamiliär und zwischen den Familien und dann auf einmal gibt's irgendwie so 'ne Diskrepanz und dann auf einmal ist es wieder, wie so 'ne kleine Bombe, die explodiert und das, ähm und dann reagieren die meisten Familienmitglieder, weil die so Sturköpfe sind, mit Distanz und 'n und kein Kontakt miteinander, ja? Obwohl eigentlich immer alles rund gelaufen ist, ja? Und dann aber ist es so: Irgendwas passiert, es irgendwas also, dann gibt's Streitigkeiten, dann distanziert man sich voneinander, und man redet nicht viel drüber, ähm, und dann, einige Jahre später, findet man sowas braucht bei uns manchmal Jahre, dann ist alles irgendwie wieder so in Vergessenheit geraten, es ist verschwommen. Die Probleme scheinen nicht mehr so groß zu sein, und dann bandeln die sich wieder so 'n bisschen an, ja? Äh, bis das nächste Mal irgendwas passiert, ja? <chuckles> Ähm, aber so richtig drüber sprechen, schwer, und so so richtig jemand anders einbeziehen ich glaube, wir sind noch so 'n b die oder die alte Generation, die sind noch 'n bisschen von der alten Schule so: Über private Sachen redet man nicht, oder über familiäre Themen redet man nicht, weißt du? Und, ähm, ich glaube d denen fällt es ganz, ganz, ganz schwer, da auch jemanden irgendwie anders einzubeziehen zu können, oder deswegen wird das so 'n bisschen passiver geregelt. Jeder lässt dann Dampf ab, ja, und die Person bin ich dann oftmals, wo dieser weil ich einfach auch Pers verschiedene Perspektiven äh, offen für bin und verstehe und dann irgendwie klärt sich das wieder 'n bisschen von alleine, aber so n' direkten Konflikts-Resolutionen finden wir nicht so.
Ja, okay, verstehe ich, klingt alles nach 'ner sehr schwierigen Lage und, ähm, ja, ich glaube du musst auch wirklich versuchen offen offener zu kommunizieren, auch dich vielleicht zu Hause mal rauszukommen. Aber ich glaube, das ist sehr komplex. Also, ich glaube, du hast da schon 'n guten Ansatz gefahren bisher. Und ich denke, es ist echt, ähm, ja, wichtig, dass du da weiterhin so dranbleibst, wie du jetzt grad das Ganze machst und, äh, weiter den Kontakt nur durchhältst, aber dich auch nicht zu schade bist, wenn's dir wirklich zu Kopf steigt, das auch offen zu kommunizieren. Ansonsten ja, ich hoffe, ich konnte dir so 'n bisschen zumindest, äh, helfen, dir n' offenes Ohr spenden. Ansonsten, ähm, ja viel Erfolg bei der Situation. Ich drück die Daumen.
Mhm. Mhm. Voll! Dankeschön. Danke.